Non non mi ricordo me infelice guarda, non non <chuckles> no, ho ho di me ho ho di me dei ricordi s tutti positivi.
Ah che bello, <chuckles> fantastico.
E qui mi hai fatto venire in mente una cosa. <chuckles>
Quindi è è una descrizione molto bella, perché pochi hanno la fortuna di parlare, no, così non ricordare momenti tristi è veramente importante.
No. M'hai mi hai fatto ricordare però, una cosa di ehm, allora, potevo avere 15, 16 anni, che poi è un'età in cui magari ogni tanto ci si fissa su alcune cose in particolare. Io ero fissato con con la musica
Mh-mh. Chiaro.
e e, ehm i dico che tendevo a isolarmi, ma non è vero, perché io poi andavo a ballare tu il sabato sera, domenica, però mi ricordo in settimana <chuckles> e ha voglia! Però, non so mi mi ricordo questa cosa qui che, ehm, pensavo dei miei coetanei: "Ma c ma come fate a non passare il tempo ad ascoltare musica, dalla mattina alla sera? Ma ma ch <chuckles> come è possibile che vi dedichiate ad altro?" <chuckles>
Sì, poi mi hai detto che condividevi comunque i concert <chuckles> Cioè. Eh. Beh comunque, <chuckles> cioè: "Co co come fate a non fare esattamente ciò che faccio io?" <chuckles> Okay, okay.
<chuckles> Eh, esatto! <chuckles> Esatto no. E e sono quelle cose tipiche da da da adolescenti, questo tipo di <chuckles> eh esa
Sì, da adolescente dove il proprio mondo sembra l'unico chiaramente, chiaramente.
E me l'hai fat mi hai fatto venire in mente questo q questa cosetta, che <chuckles> mi riguarda a quell'età lì, mh.
Eh, beh è normale, a quell'età, no, si mhmm, si vive molto tutto molto intensamente, no, quindi immagino che una p passione così grande per te fosse di di grande orgoglio, rispetto rispetto agli al
Indubbiamente. Sì, sì, sì era era era fortissima, senza senza ombra di dubbio. Eh.
Va benissimo va benissimo. Guarda è stata è stata una bellissima chiacchierata, e mi hai fatto capire mi hai fatto entrare molto bene nella tua passione per la musica, e ti ringrazio davvero tanto perché sei stato magnetico proprio. <chuckles> Mi hai mi hai tirato dentro questo mondo, e e quindi grazie mille davvero.
No.